ใช่ ๆ เพราะว่าเขาก็ เหมือนมันเป็นช่วงแบบว่าปิดเทอม อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ เอ่อ แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปฝึกงานในที่ของตัวเอง ซึ่งในที่บริษัทเนี้ยเราไปคนเดียว ไม่ได้เจอเพื่อนอะไร อะฮะ แล้วเราก็คงไม่ได้ไปถามเพื่อนว่า ได้ ได้ขอคะแนนไปไหม ว่าเอาเท่าไร อะไรอย่างเงี้ย เพราะ เรา เราก็รู้สึกว่า เอ๊ย เดี๋ยวเราเป็นเด็กเส้นอะ
อือฮึ อืม โอ้ ค่ะ อืม มันอาจจะแบบ เออ
เราก็ไม่ ไม่ ไม่อยากไปพูดเรื่องนี้ว่าเราสามารถขอคะแนนได้เลยตามที่ต้องการ อะไรอย่างเงี้ย
อืม โอเคเลยค่ะ แล้วแบบพอเกรดออกมาล่ะคะ ตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างเหรอคะ?
สุดท้าย สุดท้ายมันฉุดทุกอย่างผมลงไปหมดเลย เหลือเกรดไม่ถึง 2.5 เลยกลายเป็นเด็กมหาลัยที่จบมาด้วยคะแนนที่ไม่สวยมาก ๆ เลย
แล้ว อืม แล้วเราได้ไปพูดกับพ่อแม่ของเราไหมคะ?
คือพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร เรียนจบก็ถือว่าโอเค อะไรอย่างเงี้ย เพราะไม่ ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบสูงอะไรมาก แต่ว่าคือนั่นแหละมันเป็นความบังเอิญในชีวิตไง ที่แบบว่าสุดท้ายแล้ว มันก็ทำให้เราไม่สามารถเลือกที่ เอ่อ เอ่อ ไม่ได้เกรดสูงพอที่จะเลือกงานในที่ที่มันดีมาก ๆ ได้
เออ อืม โอ้โฮ อืม อืม โอ้โฮ ฟังดูแล้วก็แบบ อืม
อะฮะ รวมถึงจะเรียนต่อโทมันก็ มันก็ไม่สวย ต้องมาแก้เกรดใหม่เพื่อจะต่อโท เพราะว่าเกรดมันไม่ถึง สองจุดห้า <chuckles>
อืม ม อืม แล้วแบบเนี้ยแบบ โอ้โฮ มันทำให้เรามี มันมีข้อคิด หรือว่าทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างไหมคะ? หลังจากที่แบบผลมันออกมาแบบนั้นแล้วอะค่ะ